Sokak yemekleri hakkında ne düşünüyorsun? Neden popülerler sence?
Sokak yemekleri, biraz kolay erişilebilir eee, ve bi daha uygun olduğu için, eee, popüler bence.
Evet. Eee, sokak yemeği deyince aklına ilk gelen hangi yemek oluyor? Senin, eee, favori yemeğin hangisidir?
Emm. Aaa, sokak yemeği deyince benim aklıma sokakta satılan, emm, <chuckles> eee, benim şehrimde yaşadığım, yani doğduğum şehirde aslında öyle çok fazla sokak yemeği yok ama dışarıda mesela bu mısır, eee, kâğıtların içinde, ımm, mısırlar falan satılıyor. Eee, yemek olarak da köfte ekmek var.
Evet. <chuckles> Evet. Ok Eee, tam olarak, eee, bu ka karton bardakta satılan mısırları n ne zaman keşfettin? <chuckles> O, artıyor bu sayı, gitgide artıyor mısır, köfte, midye diyerek vem eee, ilk hangisini denedin ve, eee, şeyi sormak istiyorum aslında, ilk
Aynen, karton bardakta satılan mısır. Bir de midyeler var. <chuckles> İlk köfte ekmek.
Okay. Eee, ilk köfte tamamdır, eee, bu köfte ekmeği denerken neler hissettin? Ne o o seni, yani, sana neler hissettirdi? Eee, sonuç itibarıyla anne
Hı hı. Eee, neresinden başlayayım bir köfte ekmekçiyi gördüğüm anda mı, yoksa kokusunu aldığım anda mı? <chuckles> Yani.
Hepsini anlatabilirsin. <chuckles>
Şimdi açken, eee, köfte ekmeğin kokusunu alınca dünyanın en güzel yemeği kokuyor sana. Çünkü açsın ve, eee, o yi yani o koku sana dünyanın en lezzetli yemeğiymiş gibi geliyor o anda. Eee, sonra köfte ekmekçiyi görüyorsun, işte, gidiyorsun falan sana hazırlıyor, veriyor ve açsan gerçekten çok çok ta tadı muhteşem bir şey.
Evet. I hı.
Eee, eğer gerçekten köftesi de güzelse bu arada. Gerçi hiç kötü köfte ekmek satan, eee, birini de görmedim yani.
<chuckles> Anladım. İlk ne zaman tecrübe ettin?
<exhales> Küçüktüm ya, lise lise zaman, yani, liseye ilk başladığım zamanlardı, okulu kırıp, ya okula gitmeyip, ııı, çıktığım bir zamandı, lise arkadaşlarımla beraber.
Hadi ya. Harika.
Emm, sahilde görmüştük.
Evet.
Eee ve be çoğu arkadaşımızın mesela parası yetmemişti o zaman, onu çok iyi hatırlıyorum, bir grup halinde <swallows> gitmiştik ve, eee, o zaman, ııı, çevreden şey para toplamıştık böyle ₺1, bir lira <laughs> aaa, arkadaşlarımızın parasını da çıkarttıktan sonra hep beraber almıştık.
Hımm. <chuckles> <chuckles> Harika bir etkinlik olmuş.
Ya, aynen çok eğlenmiştik aslında, bir yandan açız böyle o koku, güzeldi ya.
Peki, ııı <chuckles> Peki sizin için hâlâ, ııı, köfte ekmek, ııı, favoriniz galiba. Iıı, ku şey, demiştiniz bardakta, karton bardakta mısır ve ne midye demiştiniz. Iıı, bu, ııı, bunları biraz daha açabilir misiniz? Mısırdan tı kastınız ne, midye nedir, nasıl yapılır ya da nasıl yenir?
Aynen. E, karton bardak b normal, ııı, mısırı da, ımm, böyle nasıl denir ona, kızartma ve süt mısır diye geçiyor, onu da haşlama olarak yapıyorlar. Iıı, aslında he hepsini seviyorum. Karton bardok bardakta yediğim de böyle tane tane mısırdan ayrılmış. Onları karton bardağın içine koymuşlar ve üstüne, eee, işte, ketçap falan mayonez gibi bir şeyler sos sıkıp öyle veriyorlar. Iıı, karton bardakta yediğim mısırdan pek hoşlanmadım ve midyeyi de annemler kesinlikle, eee, bize yasak koymuşlardı. Imm <tsk> e, bize şey dediler pis, işte, çok fazla hijyenik koşulda yapılmıyor, nasıl yapıldığını bilmiyorsun. Iıı, diye sanırım o da oradan kalma, birazcık da o yüzden balığa karşı, e, sonuçta deniz ürünü olduğu için balığa karşı böyle bir istemsizce, eee, hoşlan hoşlanmama durumu oluştu bende ve kardeşlerimde.
Evet. Anladım. Neden? Hadi ya. Anladım. Yani, ailenizin midye baskısı yüzünden, ııı, sizin deniz ürünlerine karşı bir tutumunuz oluştu. Tra <chuckles> travma diyebilir miyiz buna? <chuckles>
Evet. Eee, ımm, yani, bilmiyorum da arkadaşlarım falan yerken hani, e, diyorlar, hani, sen de dene diyerekten, hiç tadını da bilmem, eee, yani, o da garip aslında denemem lazım, e, şimdi yaşımda yeterince, e, büyüdüğüne göre annemleri de dinlememe gerek yok galiba. Eee, aslında deneyebilirim ama hiç öyle bir isteğim de olmadı, ama mısır falan o onları yiyorum sokakta.
Evet. <chuckles> Anla <chuckles> Anladım. Anladım, anladım. Iıı, şimdi köfte ekmekle başladık, sonrasında, ımm, bardakta mısır, karton bardakta mısır ve midyeyle devam ettik. Iıı, peki, bunların popüler olmalarının arkasında ne var sizce? Yani, örnek veriyorum, fiyat erişebilirlik, eee, lezzeti, yani siz kokudan bahsetmiştiniz, sizi koku alıp götürüyor demiştiniz. Iıı, kokusu, iii, lezzeti ya da <tsk> nostalji, sokakta yeme de deyenimi, bunları, ııı, açabilir misiniz? Biraz bunlar hakkında konuşabilir misiniz?
Hı hı. Imm. Tabii ki de. Evet. Şöyle, eee, mısır, aslında süt mısır mesela, sahilde, eee, b-bi birkaç tane satıcı olurdu ben gençken, eş doğduğum şehirde. Eee, ve sahile indiğin zaman yapacağın belli başlı şeylerden biri, mısır yemek ya da, eee, çekirdek alıp, çekirdek çitlemek. Eee, o yüzden, emm, mısır deyince, benim aklıma gelen tek şey, yani, o sahilde yürüdüğümüz zamanlar ailemle, arkadaşlarımla, eee, o mısırın kokusu, eee, ya, yani, o bana onu çağrıştırıyor. Midye deyince de hiç tadını bilmiyorum ama mesela arkadaşlarım çok severlerdi. Hatta böyle 1-2 tane değil, böyle bayağı bayağı yerlerdi. Başında durup böyle hemen orda çatır çutur yiyip <laughs> eee, onu onu öyle hatırlıyorum ama. Be bende öyle çok, eee, çok bir şey çağrıştırmıyor, çünkü tadını bilmiyorum mesela. Eee, mesela simitçimiz vardı bizim, eee, her sabah evin önünden geçip, "Simit, simit!" falan derken böyle eee, garip bir ses tonuyla aslında simit mi diyor başka bir şey mi diyor anlamıyorsun falan. Eee, onu da sabah kahvaltılarında şeyle peynirle beraber yemek, eee, d aklıma geliyor.
Evet. <chuckles> Evet. Evet. Hı hı. Anladım. Anladım. Anladım. Evet. <laughs> <chuckles> Harika, harika. Şeyden bahsetmiştiniz, eee, ailenizin, eee, bu midyeye karşı tutumundan bahsetmiştiniz, sağlıklı olup, yani, sağlık ve hijyen kurallarına, eee, değinmişti aileniz. Sadece, şey mi acaba, senin ailen, eee, sadece midye üzerinden mi sokak lezzetlerine karşı yoksa genel olarak mı senin ailen sokak lezzetlerine karşı? Yani, bunu, eee, i hi yemek yediğinde nelere dikkat ediyorsun a bu ailenin tutumundan sonra sokakta?
Evet. Hı hı. Ya. Şöyle, iii, ya, onlarla beraber mısır falan yiyorduk ama midye daha başka bir yerde doldurulup, eee, orda sokakta bekleyip ondan sonra, hani, bi biş pişirme, eee, olmadığı için gözünün önünde. Eee, sanırım o yüzden ailem tarafında bana öyle söylenildi, yani, hijyenik değil, temiz değildir, ne yaptıklarını, ne koyduklarını bilmiyorsun, eee, diye ama mesela onun haricinde köfte ekmek s satanlar belki domatesleri yıkamıyor olabilirler ama b eee, işte kök köftesi olsa da orda pişiyor, gözünün önünde oluyor her şey, e, senin önünde hazırlıyor her şeyi. O yüzden ona karşı çok fazla tepkili değillerdi. Sadece midye için, neden, bilmiyorum <chuckles> gerçekten.
Evet. Evet. Evet. <chuckles> Anladım. Anladım <chuckles> anladım, bu da yani sizde de tabii ki de bir, eee, duvar oluşturmuş galiba, eee, midye ve deniz ürünlerine karşı. Eee, peki, eee, şey soracağım, eee sosyal medya kullandığını varsayarak soruyorum. Eee, sosyal medya ve turizm sokak yemeklerini nasıl etkiledi? Mesela sen bir yeri ziyaret ederken, bir şehri Türkiye'de, bir şehri ya da yurt dışında bir ülkeyi ziyaret ederken, o ülkenin, eee, bu, hani, eee, sosyal medyada, eee, YouTube gibi platformlarda videoları çeken içerik üreticiler oluyor, işte "Şuraya gittiğinizde şunu mutlaka deneyin, şuraya gittiğinizde şunu mutlaka deneyin." diye bilgilendirici ve gerçekten öğretici, eee, içerikler var. Siz bir yere gitmeden önce bunları izliyor musunuz? Ve sokak yemeklerini, eee, de denemek istediğinizde nerelere başvuruyorsunuz?
Evet, balığa karşı da. Hı hı. Evet. Hı hı. Aynen. <chuckles> Hımm. Emm. Yani, ben o konularda aslında çok fazla cesur bir insan değilim. Daha çok böyle, emm <tsk> nasıl anlatayım, eee n ne güvenliyse aslında ondan yanayım. Yani, r restoranı mesela tercih ederim sokak yemeklerinden ziyade. Eee, ama eşim, eee, seviyor sokakta yemek yemeyi, sokak satıcılarını, o lezzetleri tatmayı, hepsini seviyor, yani. Eee, hatta Asya'ya, ımm, Asya'da bir ülkeye ziyareti, eee, oldu iş için. Emm, oranın yerlileriyle beraber dışarıya çıktıklarında işte şeyi görmüş
Evet. Harika. <laughs> Evet. Peki, eee
eee protein. <chuckles> O bana protein olarak söyledi ama onların böcek olduğunu. <laughs> ızgara şeklinde, aynen sokak yemeği olarak. Ya, ben pek fazla, eee, denemem öyle şeyleri, bilmiyorsam ne olduğunu özellikle.
Protein. <laughs> Tabii ki de. <chuckles> Anladım, anladım. Çok özür diliyorum, şey, demiş, iii, kocanız, eee <tsk> sokakta, yani, kültürel olarak tabii ki daha farklı olduğu için Asya, Avrupa ve, eee, di diğer kıtalardan farklı olduğu için Asya. Yani, böcek yediğinde size anlattı ve anlatırken neler hissetti? Sonuç itibariyle kocanız ve, eee, ilişkinizden ötürü <tsk> size böyle, daha böyle detaylı anlatmıştır onu.
<tsk> Aynen. Iıı, ya, biz, aslında, emm, Malta'da yaşı daha önceden yaşıyorduk ve orada da, eee, onların yerel yemeklerinin arasında sümüklü böcek çorbası var. Eee, o da bu çorbadan yiyip hatta bana da 1 tane denettirmişti, biz ama bunu restoranda yedik, sokak yemeği değildi bu. Eee, hâliyle onun böyle şeyleri, eee, garip, bize göre birazcık daha garip denebilecek yemekleri tatma isteğini biliyorum. Eee, bana ilk söylediğinde, işte, "Biz yerel, ooo, o, eee, o oy oranın yerel halkından insanlarla beraber dışarıya çıktık, bunu tattık" dediğinde, "Ha, tadı nasıldı?" dedim, yani. <laughs> İşte, kurbağa bacağı yemişler beraber. "O nasıldı?" dedim. "İşte, birazcık, eee, tavuğa da benziyordu ama garip bir garipti, yani, tam tavuk gibi de değildi" falan dedi. Eee, sonra, işte, bana döndü dedi ki, işte, at eti, eşek eti falan, hani, bunlardan da bahsetti. Aslında biz Malta'da yedik farkında olmadan. Eee, nasıl yiyorsan se oradakiler için normal, eee, o ülkelerde de bunları yemek aslında normal, hani, çok büyütülecek bir şey yok falan, dedi. Eee, tadı da çok böyle garip, hani, istenmeyen türden bir şey değilmiş zaten.
Evet. Evet. <chuckles> Evet. <chuckles> Anladım. Evet. Anladım. Anladım, sence sosyal medyanın, peki, eee, etkisi var mı sokak lezzetlerinin artmasında?
Tabii ki de var, eee, mesela, bizim Kahramanmaraş dondurmacıları var. Eee, onlar da mesela sokakta bazen, böyle, eee, mobil araçlarla beraber, eee, yani, gezer araçlarla satış yapıyorlar bazı yerlerde, Türkiye'de de. Eee, mesela, onlarda sosyal medyada, b bir tane, mesela, görmüştüm, eee, b bu çevirerek, işte, insanlara vermeyip sadece külah veriyor, dondurmasını alıyor, falan. Bu bu tür, eee, oyunları var, mesela. Eee, böyle, eee, biraz daha ünlenen, eee, satı sokak satıcıları da var. Eee, reklamlarını yapıyorlar sonuçta, gayet normal.
Evet. Evet. Hı hı. <laughs> Evet, evet, haklısınız. Son zamanlarda trend olan, ııı, yemek servisleri, ııı, sokak lezzeti servisleri o kadar çok popülerleşiyor ki sosyal medyada, insanları daha da, böyle, hani, hem reklamını yapmak hem de daha fazla satış yapmak amacıyla, dediğiniz gibi, çok haklısınız ve, ya, bunlar oldukça popüler. Peki, eee
Evet. Aynen.
şimdi özel bir soru soracağım, eğer ki, ııı, eee, sosyal, eee, şe yani, sosyal medyayı da unutalım. Iıı, sokak lezzeti bir, ııı, şeyiniz olsa, böyle, eee, bugün karar verseniz, "Ben yarın sokakta bir yemek yapıp satmak istiyorum." deseniz, aklınızda, böyle, bir, eee, ne satarsınız? Neyi, okay, tamam, "Ben, eee, Türkiye'den geliyorum ve bizim mutfağımız çok geniş, ben bunu alıp, burada deneyip satmak istiyorum." dediğiniz bir yemek var mı? Soka
Hı hı. <chuckles> Hımm. Ha. <chuckles> A! O çok ilginç. İçli köfte herhâlde.
Anlatabilir misiniz içli köfteyi biraz bana? Eee, neyden oluşuyor, nasıl oluşuyor?
Eee, bulgurdan, oluyo yani, bulgurdan yapıyoruz biz, işte salçayla, eee, i birazcık daha yeşillik, bir de onu böyle, l l eee, lahana mıydı adı? Eee, şey yeşilliğin üzerine koyup böyle arasına koyup birazcık limonlayıp, işte, baharatlarıyla beraber öyle veriyorsun. Eee, daha sokakta satılmaya birazcık daha uygun ama tabii, yani, aslında böyle bir şeye yeltenmem. Neden yeltenmem? Be çünkü benim ilk gördüğümde sokak satıcısını ilk düşündüğüm şey o şeyin temiz olup olmaması. Eee, tamam, ucuz olabilir, çok doyurucu olabilir, hemen hızlı bir şekilde ulaşıyor olabilirsin sokakta gördüğün için, bir anda böyle karşına çıkmış olabilir. Ama gene de temiz olup olmaması bence çok önemli. Çünkü, eee, sonuçta sokakta, 1'inci olarak. İnsanlar öksürüyor, tıksırıyor yanından geçerken hapşırıyorlar falan, virüs girebilir.
Evet, evet. Evet. <chuckles> Evet. Evet. Evet, haklısınız.
Ya da ne bileyim, ona hazırlanırken eldiven kullanmamışlardır, başka şekiller de yapmışlardır. Bazı videolar da var hatta bu bununla ilgili. Eee, eee, öze o da gene eee, genelde Asya'da oluyor, Eee, Hi Hin Hindistan tarafında işte çö sokakta çorba yapıp böyle, eee, hatta şeyde gördüm sosyal medyada bir videoda. Eee, adam çorba şeyinin kazanının içine girmiş mesela elinde de 1 tane, eee, şey var, ııı, kepçe var. O kepçeyle içinde olduğu çorbadan böyle daldırıp alıp adamlara veriyor falan böyle sokakta. <laughs>
Evet. Evet. Hadi ya. <chuckles> Anladığım kadarıyla anladığım kadarıyla siz yemek tercihi yaparken bir yere gittiğinizde, eee, sizin için ilk kriter, ımm, temi yani, hijyen, temiz olup olmaması. Ben şimdi mükem mükemmel bir kriter bence. Eee, peki, eee, son olarak
E, evet, hijyen. Evet. Çünkü bağışıklık sistemim, eee, biraz düşük. Eee, ilk etkilendiğim şey midem, eee, ondan sonra da direkt, yani, bağışıklık sistemim çöküyor resmen. Sonra da işte, aaa, haftalarca yatakta, iyileşmeyi bekle. <chuckles> Tatil olmaz ki öyle. <chuckles>
Evet. <chuckles> Yani, eee, dünya lezzetlerinin tadınaza tadına varmanız, ııı, en çok güzel bence. Eee, hem kocanızın hem de sizin adınıza. Mükemmel bir, eee, söyl yalnız mükemmel bir konuşma oldu sokak yemekleri hakkında. Çok teşekkür ederim.
Benim için de. Ben teşekkür ederim, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.